¿Qué onda? Buenas tardes, oye, dime, ¿qué te fascina de viajar por placer?
Oh, yo creo que todo. <chuckles> Yo creo que no hay una sola cosa en la que me pueda enfocar, creo que es como una combinación, pues, del hecho de viajar, de de conocer, de de probar, em, de conectar a lo mejor con otras personas, o de conectar de una manera diferente. Por ejemplo, si viajo acompañada, eh, también depende a dónde viaje, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo un viaje que no es dentro de mi país, em, pues, conocer otras culturas, conocer, no sé, otra cocina, em, como que es lo que más le doy importancia, lo que más me gusta, o probar en actividades cuando cuando viajo a otros lugares.
<laughs> Entiendo, entiendo. Sí. Ya, entonces cada viaje es su propia experiencia.
Sí, justo creo que depende del destino, a lo mejor te enfocas un poquito diferente en en las actividades que que quieres hacer, precisamente por porque cada lugar es diferente, ¿no? A lo mejor no vas a buscar, no sé, por ejemplo, en Las Vegas las mismas actividades que, no sé, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Entonces, cada cada destino tiene su su
Ujú.
unicidad unicidad de de lo que es cada cosa. <chuckles>
Sí, te entiendo, y como dices, depende de con quién vayas, no va a ser lo mismo ir a algún, digamos, a alguna playa con tu familia, a ir a la misma playa con amigos.
Claro, se vive diferente, entonces eso también, o sea, ese es como el las razones o los motivos, pues, de viajar, ¿no? A veces, aunque vayamos al mismo lugar, la gente con la que vamos, también hace de cada viaje único.
Sí, y cuando piensas en este, viajar por placer, ¿qué es lo que más te digamos co a lo que más ansia le tienes, a la comida, a la gente, paisajes?
Yo creo que podría ser, a la comida y, pues sí, al o sea, los paisajes o conocer diferentes lugares. Más que nada, porque aquí en mi ranchito no hay nada. Entonces, como que el salir de aquí, este, y conocer nuevas cosas, o sea, aunque sea, no sé, que otra calle, ¿no?, o sea, de que otro centro de la ciudad, o sea, es es es muy diferente. Entonces, creo que sí me iría más, por ejemplo, también por la comida la comida típica, a lo mejor de no sé, de cada ciudad, o de cada estado. También eso es como es algo que a fuercitas tenemos que hacer un día del viaje. O sea, simplemente, estar explorando la ciudad y las comidas de la esquina, o cosas así, ¿verdad?, lo lo típico.
<laughs> Sí. Eh, sí, creo que esa mismo idea que que expresas de sa salir del ranchito, o o sea, co creo que cualquier persona, independientemente en qué ciudad viva, eventualmente siente lo mismo. Aunque si alguien que vive en Nueva York, ver mi lo mismo todos los días va a hacerles querer experimentar algo nuevo.
Sí. Claro, y y justo, o sea, para ti, pues, por ejemplo, ese ejemplo, ¿no?, Nueva York, pues, para mí es algo nuevo, o sea, es algo fascinante conocerlo, ir, todo, pero para alguien que ya ha vivido ahí toda su vida, pues, no, o sea, aunque sí es una ciudad de mucha innovación constante, pues, a fin de cuentas, sigue siendo lo mismo. Entonces, también el salirte tú de esa rutina, de esa ciudad, o sea, es algo emocionante. Y aparte, como, o sea, es la emoción de, no sé, de buscar los boletos o buscar en eh, ofertas y empacar, y buscar ropa para el viaje y todo eso, o sea, también es es algo emocionante en el proceso de viajar.
Ujú. Ujú. Sí, no solo el viaje en sí, todo lo que va antes al viaje es su propia experiencia que, pues, puedes anticipar y puedes experimentar.
Sí, claro, porque es la es la preparación, es como, es la pre-emoción, <chuckles> a a la emoción real de de viajar y conocer, ¿no?, desde ahí empieza ya, el el prepararte como mentalmente y y disfrutar la experiencia, ahora sí que completa.
<laughs> Sí. Y de los viajes que has tenido, ¿hay has alguno que haya sentido que que te cambió, que algo te sorprendió mucho?
Mm, yo creo que, mira, no he tenido como mucha oportunidad de viajar, como mm, por ejemplo, muy fuera. Sí he viajado dentro de mi país. Yo creo que em, aunque yo soy del norte de México, entonces, me ha tocado viajar al al centro de México, y sí es muy aunque es el mismo país, o sea, es muy diferente la gente, las costumbres, la comida ni se diga. Entonces, como que ese por así decirlo, entre choque cultural del mismo país. En al en algunas cosas sí puede ser como de o sea, ¡guau!, no significa que sea malo, solo que, pues, es algo a lo que no estoy acostumbrada. Entonces, experimentar todo eso que, digo: "Estás dentro de mi país, pero no lo conocía", o sea, es como muy o sea, es padre, está está emocionante, es algo nuevo, una nueva experiencia, y que te va como te da como otro sentido, ¿no?, o sea, de de
Sí. <laughs>
de de cada viaje, y de cada cosa que haces, que no es lo que estás acostumbrada. Entonces, está superpadre eso también.
Sí, o sea, digamos, no es malo, pero es, digamos, que toda tu vida has dibujado con tu mano derecha y un día te piden que dibujes con la izquierda, y no es que sea malo, es que no estás acostumbrada, pero tal vez encuentras cosas que no esperabas aprender de ti misma.
Si claro, y entonces ya o sea, como dices, es no es a lo que estás acostumbrado, y entonces lo vives, creo yo, o lo experimentas de diferentes maneras gozándola, ¿no?, entonces, a mí me tocó ir, por ejemplo, eh, me tocó ir a Querétaro. Entonces, es muy al menos los los lugares, creo yo, que que elegimos para para visitar y todo, son como pues sí, los turísticos, pero, o sea, el cen el solamente el centro, o sea, el centro de Querétaro, o sea, es sigues o sea, es un centro histórico, ¿sabes?, o sea, tiene mucha historia, y y nada que ver con el centro de mi ciudad. Entonces, como que te das cuenta de las diferencias, em
<chuckles> Qué bien. <laughs>
que puede tener de de estado a estado, de persona a persona, y cómo es la cultura allá, que, aunque se aprovechan del o sea, del turismo, o sea, sigue siendo algo como muy hogareño, por así decirlo, para para los nativos de allí, y que te dan esa experiencia. O sea, te hacen vivir esa experiencia y te tratan como como si fueras de ahí mismo, o sea, no como un extranjero, no como un visitante, o sea, sino como si fueras de ahí mismo. Entonces, también como que llegar a otra ciudad y conocer, y que te agarren, pues, como, no sé, a mi me tocó que me que me una un matrimonio, este, que se estaba hospedando en el mismo hotel de nosotros. Pero, por ellos, mm, no sé, como que vivían lejos y tenían un una reunión allá más cerca, eh, pero dentro del mismo estado de Querétaro. Eh, y nos adoptaron, a mí <chuckles> y a mi pareja. Entonces, era como que, pues, ellos son nativos de ahí, no de la zona, pero nativos de allí, y te dan como que otra experiencia. Entonces, encontrarte con esas personas y con todas estas actividades a los que no estás acostumbrada, o sea, es como un un ¡guau!, ¿no?, o sea, te hace apreciar las cosas de desde otro punto de vista, muy padre.
Sí. Sí, entiendo. <chuckles> Sí, entiendo, y eso es muy tal vez, no a todos les pase. Bueno, aquí en en el país, en México, sí es muy común que la gente sea muy cálida y te reciba, pero, hay otros países donde no no tienen tanto esa cultura, y tal vez no, la experiencia hubiera sido diferente, si la gente que te recibió no hubiera sido tan cálida.
Sí. Claro, y yo creo que por eso también, o sea, a mí, yo tengo así de que mi lista de lugares a donde les a donde quiero viajar, y la verdad es que incluye, o sea, muchas partes de México, porque, precisamente eso, de que la gente tratamos de ser lo más cálidas y y hacerlos sentir bienvenidos, aunque seas del mismo país, ¿no? O sea, pero, eh, como con esa felicidad y ese gozo, y que se la pasen bien. En entonces, como que eso también, a uno mismo mexicano le dan ganas de viajar a otras partes, porque, no sé, o sea, en 9 de 10 lugares no te van a hacer el feo, no te van a tratar mal, o sea, te van a te van a ayudar, te van a a consentir, te van a hacer fiesta, y todo. Entonces, o sea, ese mismo deseo de viajar aquí dentro de México, o sea, la misma gente lo provoca, ¿no? Entonces, también, o sea, eso es algo que que da emoción como mexicano, y por eso estamos reconocidos también como, o sea, de los países, pues, más amigables, y más fiesteros y felices, ah, o sea, con con gente externa, porque, pues, somos pura fiesta. <laughs>
Sí. <laughs> Sí, <chuckles> sí, obviamente, pues, la el turismo en México crece por los paisajes y los lugares, las tradiciones, pero, esa forma de recibir a las personas y hacerlas sentir bienvenidas, eso ha de sa hacerles contar a sus conocidos y también tener el deseo de regresar también, ellos mismos cuando vienen de fuera.
Sí, claro, es como lo más de lo más importante, creo yo, o sea, hacerlos sentir bienvenidos y que quieran volver repetidas veces.
Sí. Y bueno, ya que contaste que te recibió la pareja, bueno, la pareja los ayudó ahí en estando en la ciudad, pero, digamos, cuando no pasa eso, eh, una vez que llegamos ya, hiciste la planeación, ya va estás por viajar, ¿tú prefieres ten planear, tener un itinerario que vas a hacer, o, ya llegando a la ciudad, de que perderte y ver qué es lo que vas a hacer?
Ujú. No, yo sí soy mucho de planear. Y visto desde una forma de, no me gusta desperdiciar el día. Entonces, este Sí, entonces, aprovecha, o sea, desde el momento que busco los vuelos, o sea, es de llegar temprano a la ciudad, y, no sé, llegar al hotel, o llegar a algún lugar, ir a desayunar en en alguna, restaurante local, o, no sé, y, pues, no sé, empezar con tours e ir conociendo. O, a lo mejor, ese primer día, pues, sí, deli dedicarlo como a conocer la ciudad
Mm. Sí, <chuckles> sobre todo.
este, más como localmente y todo eso. Pero, ya los demás días, o sea, sí, yo soy de de buscar tour, bur buscar actividades, ya tenerlas como agendadas, hacer tu agenda o tu itinerario de todo el día como que esté full. Y a lo mejor ya el último día, pues, ya más de descanso y todo para irnos, pero, o sea, sí aprovechar lo más que se pueda, y llenarlo de actividades que, pues, también creo que cuando viajas por placer, ese es el punto, ¿no? O sea, ir a hacer cosas, ir a conocer diferentes lugares. Entonces, no lo vas a hacer si te quedas en el hotel nada más, o si vas también caminando sin rumbo, ¿no? Entonces, o sea, el tener ese como control de lo que vamos a hacer, creo que, sí, soy mucho de esas, de ser esas personas, de saber qué qué es lo que vamos a hacer a cada minuto del día.
<giggles> Sí. Sí. Ah, okey, y, pues, esa, si llegas a tener esa, como llegan a darse contratiempos, que tal vez, alguna actividad dura más de lo que esperas, o, alguna falla, digamos, en un camión, auto que estés conduciendo. Tienes el último día, ¿no? De un colchón de que si algo no pudiste hacer en los días que tenías planeado, pues tienes ese tiempo extra que podrías dedicarle aparte del tiempo de, digamos, relajarte.
Ujú. Sí, claro, y es que también eso es importante, o sea, también entre, creo que como entre actividad y actividad, por así decirlo, también, como dejar un pequeño espacio libre, justamente, por si hay algún inconveniente, algún contratiempo o algo. O también para decir, bueno, no sé, a lo mejor no soy la única de que: "Oye, es que eso que comí no me siento bien", ¿no? Entonces, este, necesito, necesito que hagamos una pausa antes de seguir, en y, tener como que como que ese espacio entre cada cosa. Y sí, si nos faltó hacer algo, bueno, que a lo mejor entre entre tour y tour, persona y persona, nos recomendaron algún otro lugar para comer, o alguna otra actividad, o algo así. Entonces, tener ese espacio libre por si si si nos llama la atención, pues, poder realizarlo sin que afecte lo que ya a lo mejor tengo agendado, o que ya habíamos visto.
<chuckles> Sí. Como si suena que eres muy pragmática en tu planeación de de viajes, porque, es muy común tener esa espina de querer verlo todo, pero pues, parece que planeas tus límites, y aparte a esos límites, les pones sus límites <chuckles> para que no se te pasen las oportunidades.
Sí, claro. Sí, la verdad es que sí, pero, hay que aprovechar al máximo cuando estemos viajando. Entonces, mejor ir bien bien equipadas, bien armadas, bien organizadas, a andar ahí después que no sabemos ni qué hacer, porque, luego también pasa eso, que es que no sabes ni dónde buscar, entonces, te quedas sin hacer, o sin conocer.
Sí, o también puede ser, como tú dices que algún local te recomienda. Puedes tener un espacio para comer, pero, no necesariamente un lugar, y pues, digamos en un transporte, eh, público, o alguna del otro lugar que fuiste antes, preguntar a un local qué recomiendan comer.
Sí, claro, y eso es importante también como tratar de a lo mejor, no de hacerte amigos, pero, sí de conectar, a lo mejor, con 1 o 2 personas locales, que te pueden recomendar muchas actividades, muchos lugares para comer, o a lo mejor una comida, este, en específico de que, no te puedes ir de aquí sin probar tal cosa, ¿no? Entonces, como que, son cosas que no te va a recomendar, a lo mejor, otro turista, sino un local. Entonces, también ese es como que un súper trucazo, o sea, de que acércate con alguien local para que te dé como que la verdadera experiencia del lugar al donde estás viajando.
<laughs> Sí. Sí, tienes mucha razón, un un local va a saber mejor, eh, qué es lo que puede ver un turista, que cualquier otro turista.
Claro, claro. <chuckles>
Bueno, pues, muchas gracias por tu tiempo, fue muy entretenida la plática, sí, aprendí bastante, y espero que tengamos la oportunidad de hablar otra vez.
Claro que sí, muchas gracias por darme el espacio, nos vemos.
Nos vemos, adiós.